Yani, eee, ortaokuldaydım, ortaokul boyunca okudum, lise boyunca da okudum, üniversite başında da okudum. Ha, yine olsa yine okurum, yani öy öyle bir şeydi benim için Evet, evet, aynı kitabı okuyorum. <chuckles> <clears throat>
Eee. Hı hı. Aynı kitabı mı okuyorsun tekrar? Hani. Hı hı. Çok ilginç, çok güzel. Hı hı. Her seferinde farklı bir şeyler, eee, eee, anlıyor musun ya da okuyor musun? Yoksa sadece, eee, tekrar etmekten mi hoşlanıyorsun?
Aslında ikisi de çünkü, ya, her okuduğumda aslında farklı bir detayı yakalayabiliyorum. Hikâyelendirme kısmı çünkü biraz ilginç yapılmış o kitapta. Hani, her okuduğumda çünkü, hani, mitoloji denilen şey de zaten kendi başına, hani, çok ilginç ve, eee, böyle, kitaplaştırılabilen bir şey olduğu için her okuduğumda aslında daha çok anlıyorum diyeyim. Hani, farklı şeyler anlıyorum değil de daha çok anlıyorum diyeyim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, süper. Peki, favori, eee, Yunan tanrın ya da tanrıçan kim ve neden?
<chuckles> Ha, benim aslında, eee, Poseidon ama, eee, belirgin bir sebebi yok. O şeyde ilk 3'lü diye geçer, işte, Zeus, Poseidon, Hades. Eee, bunlar ilk 3'lü diye geçer. Hani, o 3'lüden de aynı zamanda Poseidon bence en hem havalı hem suyu, böyle, depremleri, tadı hay işte, şey yapma falan hesabı. Güzel, yani. Aynen. Ha ha, suyun ve, işte, derininin şeylerin depremin ko kontrolünde.
Hı hı. Hı hı. Yönetebiliyor mu onları? Hı hı, hı hı.

Evet, onda da birini seçmeyi başarabildim. Ya, o dönem, işte, mesela tenis denedim. Yine çok, hani, keyif alamadım, işte, bi ııı, çok uzun süre yüzdüm. Yüzmeden keyif almıştım aslında, alıyordum da. Ya, hâlâ alırım ama o zaman, ya, ilk defa bir sporu profesyonel yapmayı denemiştim. Yarışmalara falan katılmıştım. Eee, o şey, sıkı düzen biraz canımı sıktı açıkçası, o yüzden yüzmeyi de Aynen, o artık, evet, hobi olmadığı için onu da, hani, böyle, bir saldım gibi oldu. Sonra baskette kendimi buldum ama. O zamandan beri hâlâ oynuyorum düzenli olarak, işte, arkadaşlarımla çıkıp. Basket ve bateride kendimi buldum, yani, onları bulabildim.
<chuckles> Hı hı. Evet. Evet. Hı evet. Hımm, hobi olmaktan çıktı gibi sanki. Hı hı, hı. Hı hı. A! çok güzel. Hı hı. Eh "Basket hâlâ oynuyorum." dedin. Mesela, ııı, emm, haftada oynadığın belirli bir saat ya da bir grubun var mı, nasıl oynuyorsun?
Hı hı. Ya, aslında öyle spesifik zamanlar, spesifik kişiler yok. Öyle, hani, "Hadi gelin, basket oynamaya gidelim." tarzında oluyor genelde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tam hobi. <chuckles> Ne güzel. Eğlen E evet. Evet, eee, peki, iii, bir sorum daha var, ııı, hobi, iii, senin hayatını bir şekilde bu hobilerin değiştirdi mi ve nasıl değiştirdi, olumlu ya da olumsuz? Böyle bir etkisini gördün mü bu hobilerinin?
Aynen, tam tam, işte, hani, olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum zaten: "Haydi yapalım." Hı hı. Hımm. Yani, aslında, evet, gördüm. Eee, müzik konusunda, bateri konusunda şunu söyleyebilirim mesela: Ya, bence daha çoklu düşünme becerisi kazandırdı bana. Çünkü bateri çalarken çok çoklu düşünmek gerekiyor. Eee ııı, aynen, he he. Ya, o o konuda çok yararı oldu. Yine aynı şekilde, müzik dinleme olan kısmın biraz açıkçası ufkumu açtığını düşünüyorum. Ya, ilginç bir kelime grubu oldu ama. Ya, ben şey iii, şeye inanıyorum biraz, hani, her insanın, sanatla alakalı, hangi alan olduğu hiç fark etmez, müzik de olur, resim de olur, heykelcilik de olur, bir hobisi bulunmalı tarafında bir insanım. Fikrim, şahsi görüşüm bu. Çünkü, hani, biraz iyi geliyor, hem rahatlamana iyi geliyor hem ufkunu açma dediğim konuda iyi geliyor.
Hı hı. Evet. El, ayak koordinasyonu falan gerekiyor, değil mi? Eve Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.